Мгм. Ну, во-первых, я сразу встаю когда, выпиваю стакан теплой воды с лимоном. Меня это сразу уже бодрит, то есть без воды я не встаю, не могу. То есть я перед завтраком всегда вот выпиваю водички, потом я обычно иду в кроватку еще полежать. <chuckles> Я такой, конечно, человек ленивый немножечко с утра, и мне нужно проснуться. То есть, э
Мгм. Ага. И ты сказала, это был теплая вода с лимоном?
Да, теплая вода с лимоном, да.
И это важно, что она не холодная? Или есть какое-то отличие?
Вот для меня почему-то теплая, мне нужно теплое, я не знаю. У меня вот молодой человек любит холодное, а мне обязательно теплую, и лимончика так побольше я люблю, чтобы прям вот такая кисленькая была. Чтобы ЖКТ, говорят, нужно завести, вот это очень хорошо помогает.
Ну, побольше высу Сколько вот на стакан? Ага, то есть вот прям пол-лимона на стакан?
Ну нет, не пол! Я так всегда просто беру, у меня половинка есть, я его выжимаю, чуть-чуть так, э, смотрю на глаз. Вот.
Мгм, мгм. Значит, выпиваешь и А, з и идешь в кроватку.
И иду в кроватку еще посидеть чуть-чуть, да, посидеть. То есть мне нужно действительно проснуться. Потом мне обязательно нужен завтрак. Без завтрака опять нет энергии, нет настроения, ничего. Обычно я делаю какую-нибудь кашку и, например, добавляю туда или фрукты, или семена, или орехи. То есть мне нужно что-то такое, действительно, чтобы я не голодная была потом весь день.
Ага. Мгм.

На полча то есть, ты не засыпаешь глубоко, ты как бы уже проснувшаяся, э, но лежишь?
Да, да, я проснулась уже, могу, там, посмотреть что-то в телефоне, или книжечку что-то, или если кто-то что-то написал, могу ответить. То есть, э, недолго я лежу и сразу потом иду, вот как раз готовлю себе завтрак, потом у меня душ или, э, зарядка, то есть, э, я смотрю иногда и то, и другое. Ну, это всегда еще от времени зависит. То есть, э, если у меня молодой человек, тогда мы точно зарядку вместе делаем, если его нет, могу пропустить, просто в душ, то есть, э, всегда меняется. А ещё я, кстати, очень люблю сделать себе какую-нибудь маску или патчи из холодильника. Вот это тоже очень меня хорошо бодрит. У меня всегда есть маски в холодильнике, вообще отлично работают.
Мгм. А. <chuckles> Ага. После душа сразу? Или даже до душа?
Нет! Можно вообще, можно даже во время завтрака приклеить их. Ну, главное, если рот открыт, то есть патчи можно всегда, я люблю, потому что бывает такое, что я просыпаюсь, у меня какие-то отеки, припухлости, а я так люблю, когда холодненькое на глаза. Ой, вообще класс, кайф, о обожаю!
Да, да, очень приятно. Ну, хорошо, если нет рядом молодого человека, то вот, э, исключая, вот нет времени, мало времени, что 1 уходит, зарядка?
Да, да, да-да.
Э, 2 уходит, а, душ?
Душ, да, тогда вечером могу принять.
Ага, но, а, водичка с лимоном и завтрак- это всегд <laughs>
А завтрак остается всегда, потому что орехи, протеины я всегда голодная, вот так вот получается у меня. Спасибо тебе большое за разговор, было очень интересно пообщаться.
<laughs> А, з Зд дорово. Да, спасибо большое, что поделилась такими замечательными, ам, советами, как можно свое утро зарядить, но при этом без чувства вины, если что-то пошло не так. Надеюсь, мы еще пообщаемся об этом в будущем.